Ouais, c'était très enfantin, genre il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, mais en soi, heu, c'est vrai que c'était un bon souvenir de me dire: «Waouh, en fait, heu, j'avais écrit déjà tout ça à l'époque» tu vois? Genre, heu, non c'était trop bien. Enfin depuis, tu vois? J'ai pu, heu, sortir mon propre roman, enfin le publier et cetera, tu vois? Genre, heu, vraiment on est passé sur un un plus grand level, tu vois? <chuckles> Donc en vrai c'est pour ça le revoir un peu comment j'écrivais au début et l'imagination que j'avais déjà quand j'avais 10 ans, heu, je me dis: «Waouh, en fait j'étais un peu prédestiné à ça quoi».
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Oui. D'accord et justement, alors ça ça racontait quoi comme histoire? Est-ce que l'histoire que tu avais, on va dire, à 10 ans était l'histoire que tu as sortie après?
Pas vraiment, écoute, heu ouais, non pas vraiment, ça ça n'avait un peu rien à voir. En fait à l'époque j'avais un lapin, et du coup, bah, on j'avais fait des super aventures de lapin et de moi, du coup c'était Super, mon prénom et Super le prénom du lapin, tu vois? <chuckles> Heu, et du coup c'était
Non, ça avait rien à voir? Ouais. OK. D'accord oui, c'était c'était recherché, mais pas plus que ça quoi?
C'est ça voilà. <chuckles> Et en fait il y avait des aliens qui étaient qui aient envahit la terre et donc fallait heu, qu'on aille à la rescousse des gens pour tuer les aliens et tout. Enfin bref, voilà c'était vraiment heu, une petite aventure très sympa. On avait fini par trouver leur base, ça v on avait trouvé aussi des pouvoirs spéciaux, heu, lui c'était la glace, moi, c'était le feu. Tu vois? Genre, mais bon, on faisait des combinaisons d'attaques spéciales aussi et tout, tu vois? <chuckles> Enfin bref, en plus j'étais
D'accord. D'accord. C'était un peu on aurait dit les Pokémon un petit peu quoi? <chuckles> D'accord.
Ouais, ouais. C'est ça j'étais vraiment inspiré quoi pour le coup, hem
Et et justement par rapport à cette histoire, c'était tu racontais une histoire en fonction un petit peu de ta vie de tous les jours ou c'était vraiment plus par rapport, bah, justement aux dessins animés? Parce qu'on dirait que ça ressemble un <chuckles> peu à à des histoires de Pokémon sauf que là, c'était un lapin? <chuckles>
Bah, voilà exactement. <chuckles> Hem, en vrai non c'était vraiment par rapport à à quand j'en avais envie, tu sais? Quand je me sentais inspiré pour écrire et cetera et au final, bah, en vrai après j'ai fini par écrire, tu vois? Mais vraiment avec ma vie, heu, en général, tu vois?
Ouais.